ええ。で、いつも
もうもう、もう、そういうなんか、明確に、もうこれがしたいっていうのが溜まってきているっていうことは、相当ってことですよね。うん、うん。
うん。 あ、やっぱりそうですよね。そう、普段ね、こう、仕事がね、楽しいと言いながらもやっぱり、そういう気分転換ができてないのかなっていう、こう、反省はありますね。
うーん。 うーん、うん。
ああ、そうですね。ええ。なんかあの、なんですえっと英語を選ぶ時は、絶対あの、日本のじゃなくて外国の映画を ですね。うん。で、日本のだと、こう、自分の生活とリンクさせて想像してしまうから、ちょっとなんかこう、なんだろ。リフレあ、そうなんですよ。それができないから。そ、だからやっぱりね、今ちょっと映画が観たい欲がかなりあるから、あ、ちょっとストレスがね、溜まってきているサインなのかな、みたいなのはありますね。
ほうえふね。 はい。 ああ、はいはい、はい。 ああ、なるほど。うん。 現実から逃避するっていう意味にはならないですよね。うーん。 はい。 ああ、はい。なるほどなるほど。うん。ま、そういったじ自分のその、心のサインっていうのを、ちゃんと大事に見つめてあげるってのも大事なのかもしれませんね。
はあ、ええ。 あ、そうですよね。あの、そう、齢を重ねるにつれてあの、全然あのね、ストレス溜めてなくって、自由に生きてるつもりなんですけど、でもやっぱりこう、なんだ、つた疲れが溜まってくると結構あの、体調に、こう変化が、ああ、なんかね、こうやっぱりサインが出てくるっていうのがあるので、やっぱりこう100%やり切る前に、あの、意図的に何かをこううん、そう、そう、入れないといけないんだろうなっていうのは感じてますね。
はい。 はい。 ああ、体調にも影響が出てる。うーん。 はい。 うーん。 ちょっと余力を持たせる。ふーん。 うーん、ん-ん。

ああ。
それで、お仕事とガーデニングはは、もうすでにそのその休日のサイクルにもう入っているけど、その分ちょっと映画などに、その他の、わかなしみがちょっと入り込みづらくなっているっていう感じなんですね。
あ、そうですそうです。 うん。 あ、そうですね。で、やっぱりあのなんだろう、こう家の中で仕事しているし。そう、割とこうなんだろ、非現実の世界に行くためにあの映画を観たいんですね。
はい。 うん、ああ。 うん、はい。
だけど、ええとまあ、映画館に行くのが無理だったら、ま家で動画を見よう見たいなっていうのもあるんですけど、なんかね、それだとね、なんかいつでもできるかなと思ってついついね、それをないそう、ないがしろにしちゃって。結局ね、あの自分ではこう元気なつもりなんですけど、ずっとね、こう気が張っていて、もうちょっと、うん、ちゃんとこう、なんだろ、レジャーとして、なにかこう楽しむ時間を持てた方がいいなっていうのはもうここにさんかげつか
はい。 ああ、後回しになってしまう。 はい。 はい。 はい。 うーん。 なるほど。だからくっきりもう、明確にその例えばその映画映画を観てても映画館に行くというちょっとしたイベント的なことをやって、ちょっと心をリフレッシュさせたいっていう
うん。 あ、そうです。ああそうですね。で、やっぱお出かけの時ってこうね、あの仕事の時と違ってこう化粧をするにも洋服を選ぶにも、やっぱりいつもと違う感覚になるのがすごく好きなんですけど。
気持ちなんですよね。 うーん。 はい。 はい。はい。 はいはい。 そういう気分転換、ん、大事ですよね。うん、うーん。
あ、やっぱりそうですよね。そう、そういう気分にね、なれるといいなって思いつつも、ななんかね、そう、別のことにもこう気を取られてしまって。うーん、なんかいつもその、そんな感じであっという間にこう月日が過ぎていってますね。
はい。 うーん。 うーん。そうなんですね。うん。
うーん。あと
あ、その休日、しゅ週一なんですよね、しゅ
あ、そう、目標は週一ですね。うん。
うん、あ、取れ取れ休日が取れない時もある。
あ、えっとね、と
あの、さ、ささっき言ったお仕事をしてしまった時、休日にカウントししてないってことですか？
ああ、そうですそうです。 あ、そうですね。うーん、そうなんです。だからほんとね、自分次第で休日は作れるんですけども、そう、やっぱりその仕事をしちゃうとね、休日にならないから、なんというか、うん、もうちょっとなんだろ、こう強制的に、こう、絶対こう予約を入れるってこう決めると、うん、そうしないといけないのかなとか。
ああ、そういうことですね。はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 で、もう前売り券を買ってしまうみたいな。
あ、そうですね。なんかそこまでやると、絶対ね予定変えない うん。
うーん。はい。 ああ、そうですよね。よっぽどのことがないと んがつやすよね。うーん。
そそうなんですよ。ああ、そうなんですよね。だから、そう今はあのやっぱりその映画をずっと観てないから、結構なんだろ、欲求不満みたいに溜まってきてるんですよ。
うーん、ううん。